والله هو يعني شايف إن هو صعب إن أنت تبدأها لوحدك، لإن محتاج حاجات إن حد يعلِّمها لك يعني بالخبرة أو أنت بقى يعني تقعد بقى تِدَعبِس كده على اليوتيوب مثلًا وتشوف الطُرُق والأساليب والأماكن، ولكن بتبقى محتاج في الأول تلاقي حد يشجّعك أو حد كده خبرة تروح معاه تاخُد خبرته وتعرف الدنيا عاملة إزاي بتمشي إزاي إيه ال لإن هي بتحتاج أصلًا م آآ الصيد من الهوايات اللي بتحتاج تجهيز مُسبَق، يعني أنت ما ينفعش مثلًا أنا عايز أروح الgym مش ه مش هاعمل حاجة، أنا هاخُد الشنطة بتاعتي وأنزل الgym، إنّما أنا عشان أروح أصطاد، لأ أنا محتاج من أقرّر أقرّر قبلها مثلًا بيومين وت و3 والّا حاجة يعني عشان أبدأ أجهّز للموضوع.
إمم. آه. إمم. أيوه. إمم. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، مفهوم طبعًا آه. وتجهّز الطُعم والصنّارة والعِدّة وكل حاجة والمكان اللي هتروحه آه. الحاجات دي صعبة هاه مش سهلة، مش مش لوحدك يعني.
إمم، إمم. فكل التجهيزات والحاجات دي. بالضبط آه. ف ف لأ، لأ محتاجة حد بقى إن هو يدلّك عالطريق. أنت بقى لو حابب مثلًا هتلاقي ناس كتير طبعًا، وعلى فكرة المجتمع بتاع ال الصيادين أو المجتمع بتاع الناس اللي عندها هواية الصيد ده عامةً، مجتمع جميل جدًا ولذيذ جدًا وتلاقي إن هم كُلّهم ناس بيحبّوا يساعدوا بعض وما فيش بقى فكرة إن أنا عارف معلومة فهاخبِّيها على الباقي.
إمم. إمم. تمو أصلًا المجتمع ده أصلًا إمم. بت ب بيلاقوا بعض فين بقى دول؟
بالضبط آه. ف ف إمم. طبعًا بيبقى بقى معمول م ممكن تلاقيهم في أي حتّة، أنت لو دخلت مثلًا على فيسبوك وم وس وعملت search مثلًا كده على جروبات لناس بتصطاد في النيل أو على حسب المنطقة اللي أنت فيها، هتلاقي ناس كتيرة جدًا بت هتلاقي ناس كتيرة حواليك يعني لو نزلت أصلًا اتمشّيت على أي كوبري من الكباري اللي موجودة على النيل، مش هاقول لك بقى كمان تنزل تحت والّا تروح أماكن، لأ على الكباري عادي جدًا هتلاقي ناس جميلة جدًا واقفة بتصطاد
آه. صيادين آه، وكذا آه. آه. إمم. أيوه. أنا باشوفهم فعلًا آه.
آه، آه. ف فأنت لو رُحت للراجل ده قُلت له ممكن أقَف معاك وهتلاقيه شخص جميل جدًا وهيرحّب جدًا، هم أصلًا بيحبّوا الناس ت تبقى واقفة حواليهم ويفضلوا يشرحوا لهم ويفضلوا يعلموهم، ولو قُلت له ممكن أجرّب هيخلّيك تجرّب، فهيٌحبِّبك في الموضوع ده يعني.
آه.